Mhm, apa tuh?
Untuk bisa mengistirahatkan pikiran terutama karena kayaknya Kakak lebih banyak capek di pikiran ya. Mungkin Kakak pertama bisa coba, eee, atur napas gitu, Kak. Ada teknik pernafasan yang namanya itu napas 478.
Nah, iya tuh. Mhm. 4, 7, 8 gimana tuh?
Iya. Jadi Kakak tuh tarik napas selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, terus buang napas selama 8 hitungan, terus diulang lagi, Kak. Jadi tarik napas 4 hitungan, buang eee, tahan napas 7 hitungan, buang napas 8 hitungan, dan dilakukan terus-menerus. Karena teknik pernapasan ini memang sudah secara umum digunakan oleh orang-orang yang kebanyakan overthinking, Kak.
Mhm. Oh, menarik, terus terus.
Itu memang digunakan untuk, ya mengistirahatkan pikiran, gitu. Jadi kalau Kakak latih terus pernapasan itu, lama-lama Kakak tuh akan rileks. Otaknya tuh mungkin yang awalnya tuh sibuk mikirin ini itu. Jadi pelan-pelan dipaksa untuk istirahat, untuk tenang, untuk shutdown. Gitu, Kak. Jadi Kakak bisa istirahat dalam keadaan lebih rileks juga.
Iya. Hmm, masuk akal sih.